İş ve özel hayat dengesini nasıl kuruyorsun? Bir denge var mı yani hayatında?
Ya, aslında, eee, tabii ki <exhales> denge konusu özellikle, tabii, bazen, eee, zorlandığım bir şey. Hani, ımm, o konuda mükemmelim veya, işte, çok iyi gidiyor diyemem. Şimdi, eee, yaşım gereği, hani, ha eee, iş hayatımda da ulaşmam gerektiğini düşündüğüm noktalar var. Eee, özellikle, hani, işte, böyle, geliştirmem gerekiyor bazı şeylerde kendimi. Hani, işten sonra bile bazen ders çalışırken buluyorum kendimi. Hani, eee, o o yüzden, eee, özel hayata belki son zamanlarda biraz, ımm, dengeyi koruyamadığımı söyleyebilirim açıkçası, yani, zor olabiliyor benim için.
Hı hı. Hı hı. Evet, hı hı. Hımm, biraz peki şey mi? Hani, hafiften işkoliklik gibi mi yoksa, hani, mecburiyetten mi, hani, o şekilde gelişiyor, daha fazla, hani, işe devam etme?
Aslında işkoliklikten dolayı değil çünkü, eee, hani, ben aslında, eee, sosyal olarak, eee, yani, sosyalliği seven de biriyim. İnsanlarla, işte, konuşmayı, işte, bir şeyler yapmayı, güzel planla mesela, kaliteli vakit geçirmeyi bunlara önem veriyorum. Çünkü, eee, sürekli böyle, işte, kapanıp, ııı, hani, yıllarca çalışalım, para biriktireyim, o da doğru olmadığını düşünüyorum açıkçası, hani, bunun dengesi önemli benim için.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru, mantıklı. Hı hı. Peki, o zaman, hani, öncesinde iş hayatından bahsedelim mi? Hani, genel olarak kaç gün işe gidiyorsun, hani, ne kadar çalışıyorsun, hani, hayatını nasıl etkiliyor? Ona göre sonrasında nelere dikkat ettiğini söylersin.
Hı hı. Tabii, eee, yani, şöyle bir iş hayatım var: Özellikle, işte, emm, 35 saat yaklaşık, işte, bazı günler evden çalıştığım, bazı günler, eee, ofisten çalıştığım şeklinde bir iş hayatım var. Ama, eee, biraz teknolojiye yakın bir sektörde çalıştığım için, emm, teknoloji de şu an çok hızlı geliştiği için daha doğrusu, <sniffs> o yüzden, hani, öğrenmem gereken durumlar oluyor, hani, yeni konular oluyor mesela kendimi geliştirmem gereken. Se sertifika çıkartmak için bazı konularda kend yani, ders almam gerekiyor kendi kendime. O yüzden, hani, ekstra çalışmam gerekiyor yani bazı durumlarda; bu biraz zorluyor aslında.
Hı hı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. Eğitim alıyorsun, hı hı. Anladım. Yani o zaman, hani, mesela gün içinde normalde saat kaçta bitiyor işin?
Emm, yani, normalde 4-5 civarı.
4-5 civarı. Peki, sonrasında genelde ne yapıyorsun? Hani, ne şekilde zamanını geçiriyorsun?
Evet. Ya, sonrasında duruma göre, işte, eee, haftada iki iki gün, eee, spor salonuna gitme, hava güzelse bazen dışarıda fu amatör şeklinde futbol oynadığım oluyor. Eee, yaşadığım bölgede futbol oynamak için alan var. Onun dışında, işte, eee, bazı günler, mesela, evde olmam gerekiyor. Bu, dediğim gibi, kursları yapmam gerekiyor. Akşam, eee, iş bitiminde. Onun dışında zaten, eee, bir sürü ev sorumluluğu da var aynı zamanda, baktığımız zaman. İşte, yemek yapma, temizleme, etrafı düzenleme, yani, bunlardan sonra, işte, eee, ne kadar zaman ayırabilirsem özel hayata.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani çok da zaman kalmıyor aslında. Hani, yapılacak şeyleri yaptıktan sonra anladığım kadarıyla.
Tabii, tabii, yani, zorlanıyorum diyebilirim aslında, evet.
Hı hı. Peki, hani, özellikle, eee, hani, işe gittiğin günler, yani iş yerine gittiğin günler, dikkat ettiğin şeyler var mı? Hani işi eve taşımamak adına?
Hı hı. Emm. Yani
Yoksa her türlü o o iş seninle geliyor mu eve? <chuckles> Hani devam etme durumu oluyor mu çoğunlukla?
Hı hı. Ya şöyle bir taktik geliştirdim kendim için: Mesela iş bittikten sonra bir, iii, yarım saat, yani 20 dakika, yarım 30 dakika boyunca böyle bir, eee, uzanmak, böyle bir, eee, işte, ne bileyim, bir balkona çıkıp hava almak, emm, böyle bir ke beni biraz kendime getiriyor, o stresi, biraz, eee, yenmek için. Emm, ondan sonra biraz aslında bu, ııı, diğer, iii, şeyleri başlatabiliyorum, hani. Eee, o yüzden böyle bir taktikleştirdim kendime.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. Mantıklı. Anladım. Gayet mantıklı. Peki hani hani aralarda zorlanıyorum dedin ama şu anda genel anlamda bir dengi var aslında, değil mi? Hani, eee, diğer yapmak istediğin şeyleri de yapabilmek adına.
Ya, aslında biraz bu bakış açım değişti bu konu, denge konusuna diyebilirim son yıllarda. Yani hayatın aslında böyle bir denge değil de, eee, haya aslında hayat hep böyle olacakmış hissiyatı var bende. Yani hiçbir zaman bir denge olmayacak. Eee, bizim, hani, y yani, i iş hep olacak hayatımızda. Hani istesek de istemesek de. Hani, bugün bir zengin bir insan bile sonuçta sorumluluklar var; işte, ııı, şirketle uğraşıyor. Yani iş dediğimiz şey her zaman olacak. Hani o o gözle bakıyorum, kabullendim açıkçası. İşte onun dışında, emm, o ne kadar kaliteli zaman geçirebilirsen işten sonraki saatlerde, hani sorumlulukları da çık, sıra ev, eee, işte etrafı düzenleme falan. Aslında olay orada bence. Ne kadar s kaliteli vakit geçirebiliyorsan o kadar, hani, denge aslında orada oluşuyor gibi düşünüyorum.
Hı hı. Nasıl? Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Evet. Anladım. Yani bu as bu denge aslında %50-50 olmayabilir tabii. Hani, 60-40 da olabilir. Hani illa, eee, tamamen bir eşit dengeden söz edemeyebiliriz, dediğin gibi. Eee, ama özellikle mesela, hani, iş yerinin, tabii, şartları da bunu değiştirebilir ama koyduğun sınırlar var mı hani? Ya da bu sınırları koyabilme şansın var mı diyeyim. Hani, eee, patronunla aranda olabilir ya da, hani, eee, çalışma saatlerinin genel anlamda dışına çıkmamak olabilir. Yani bunları yapabilecek durumda mısın?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Emm, ya, aslında, hani, o konuda çok da, böyle bir, emm, iş iş iş saatleri dışında, hani, çok beklenen bir durum yok. O yüzden, hani, bir sıkıntı olmuyor diyebilirim. Hani, onu bir kontrol etmekte bir problem olmuyor yani. Hani, o konuda iyiyim diyebilirim.
Tamam. H hı Hı hı. Anladım. Yani öyle, eee, şu şekilde, hani, kesin uzuyor ya da, işte, sonraki güne kalıyor ya da akşama kalıyor gibi bir durum yok aslında. Zaten, hani, o gün belli bir saatte bittiyse sonrası sana ait.
Çok nadir. Tabii yani çok nadir oluyor, hani, öyle bir durum. İşte, bir önemli bir proje vardır. Eee, hani, son, ııı, son dokunuşlar yapılması gerekiyordur o projede. Öyle durumlarda evet bazen, hani, fazla kaldığım oluyor. Eee, am ama onu sonra bir şekilde, işte, eee, tatil olarak, eee, geri geri veriliyor mesela o saatler.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Anladım. Çok iyiymiş o zaman. Peki, hani, çevren genel anlamda, eee, hani, destekliyor mu seni? Yani, ya da ş arada böyle şikâyet ettikleri oluyor mu? İşte, hep çalışıyorsun ya da, işte, çok az görüşüyoruz vs. gibi. Hani, böyle minik sitemler oluyor mu hiç?
Ya, oluyor. Eee, hani, aslında bunu bazen partnerim de dile getirebiliyor. Hani, emm, yani, tabii ki bazı arkadaşlarımla, mesela, görüşemiyorum eskisi gibi. Eee, şimdi özellikle, dediğim gibi, bazen bu kursları da yapmam gerekiyor. Bazen hafta sonları da yaptığım oluyor. Hani, bütün gün değil tabii ama, emm, tibi tabii, yani, zaman ve enerji aldığı için sonrasında tabii dinlenmek istiyorsun doğal olarak. Eee, öyle olunca da, hani, "O cumartesi akşamı çıkmayayım." diyorsun, işte, ya, "Pazar, o, eee, yemeğe gitmeyeyim." dediğim durumlar oluyor, mesela. Tabii ki, hani, arkadaşlarım, hani, araya biraz mesafe girdiği olabiliyor bazen. Yani, o uzun vadede iyi bir şey değil aslında. O, o ilişkiyi biraz aşağı çekebiliyor, o eee, arkadaşlık konusunda.
Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, yine de zaman alıyordur. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hıı. Hı hı. Anladım. Yani, sonuçta, eee, hani, 1-2 kere olsa sıkıntı olmaz muhtemelen ama sürekli böyle denk geliyorsa tabii, ister istemez karşındaki kişiler de biraz hayal kırıklığına uğruyordur muhtemelen.
Hı hı. Tabii özellikle, hani, iii, aslında bana da yapılsa böyle bir durum, doğal olarak, hani, ben 1, işte, eee, davet ettim, 2 davet ettim. Hani, 3'üncüye davet, hani, ederken şü biraz böyle şey yaparım, duraksarım, yani, hani, "Yine mi acaba gelmeyecek?" şeklinde. O yüzden onun bir dengesini kurmaya çalışıyorum. Mesela, üst üste 2 defa, eee, davete gitmediğim zaman 3'üncüyü beklemeden ben bir şeyler planlamaya çalışıyorum öyle durumlarda yakın arkadaşlarımla.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Hıı. Anladım. Yani, biraz telafi etmeye çalışıyorsun yine o zaman.
Tabii, tabii, yani öyle olması daha makul bence.
Anladım. Hı hı. Eee, peki, hani özellikle yani sonuçta belli bir rutinin var ama dikkat ettiğin başka şeyler var mı? Mesela atıyorum, emm, sabah uyanır uyanmaz telefona bakmama olabilir ya da akşam belli bir saatten sonra, işte, hani bazı uygulamaları sessize almak olabilir hani o iş, eee, i işten gelebilecek şeyleri de engellemek adına. Eee, bu tarz, böyle şeylere dikkat ediyor musun?
Hı hı. Emm Ya tabii, özellikle akşam 21.00'den sonra gelen hiçbir mail'e bakmama alışkanlığım var. Hani, emm, yani çünkü, ııı, kafa olarak biraz o, hani, artık dinlenme modunda olduğum için belki, işte, bir, iii, partnerimle bir şeyler izliyorumdur. Hani o da olabilir. Belki, işte, çok sevdiğim bir bir futbol maçı vardır mesela. Sadece onu düşünmek istiyorumdur o an. Eee, belki, işte, bir yemekteyimdir. O yüzden, hani, öyle bir şey yapıyorum. Onun dışında zaten yatarken de, ııı, odak moduna alıyorum telefonumu. Hani hiçbir şekilde gelen e-mailler beni uyandırmasın diye. Otomatik e-mailler de gelebiliyor gece çünkü.
Süper. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Yani öyle olunca Doğru. Öyle olunca o zaman uyku kaliteni de olumsuz etkilemiyordur en azından. Hani bu şekilde, eee
Tabii.
A eee, alarm kurarak ya da, hani, ayarları değiştirerek... Hı hı. Eee
Hı hı. Tabii. Tabii, tabii. Yani özellikle, eee, yani spor da yaptığım için benim için uyku kalitesi çok önemli. Yani, eee, 7 saat çok iyi derecede uyurum. Eee, 6,5 saatte yeterli oluyor bazen.
Anladım. Peki, eee, hani, şunu merak ettim: Yani şu anda sonuçta bu şekilde dengede tutmuşsun ama öncesinde mesela bu hatayı yaptığın hiç olmuş muydu? Hani bu, eee, yani, mesela, hani, me eee, e-postaları kapatmak olabilir ya da başka şeyler olabilir. Hani, öncesinde böyle seni olumsuz etkileyen durumlar olmuş muydu? Sonrasında bu kararı almana sebep olan.
Hı hı. Evet. Evet, aslında, emm, bundan 3-4 yıl önce bir tane projede çalışıyordum. Emm, proje, yani sevdiğim bir projeydi. Çünkü teknolojiyle alakalıydı. İşte öğreniyordum, ediyordum. Emm, şimdi, iii, iş daha da büyüyünce bir de iş, yani bizim ekipten memnun oldukları için ekstra iş yükü, iii, e iş yükü getirdiler. Ama şöyle bir durum oldu, söz konusu oldu. İşte, eee, menej müdürümüz daha doğrusu, dediği, hani, yeni birim birini mi alayım yoksa, hani, ekstra çalışmak ister misiniz? Çünkü haftalık 4 gün çalışıyorsunuz. Emm, hani, eee, o ekstra eğer para kazanmak isterseniz size böyle bir, yani, kıyak, yani tabiri caizse kıyak da geçebilirim demişti. Çünkü o da bizim daha fazla para kazanmamızı istiyordu işten çok memnun olduğu için. Ben dedim cuma günleri de çalışırım. Eee, bunu tabii başladım 1 ay. Yani baktım artık bu zorluyor mu? Evet, sonra işte biraz hesap yapıyorum. A! diyorum, işte gerçekten de ciddi anlamda maaşım artıyor bu şekilde olduğu için. Çünkü iyi de ödüyorlardı, hani, ekstra saate. Sonra işte
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Hımm. Evet. Mantıklı. Evet. Hı hı. 4 günden 5 güne mi çıktı?
Evet, 5 güne çıktı. 1 gün daha fazladan kazanıyordum her hafta. Ama ciddi anlamda etkiliyordu maaşı. Emm, sonra, işte, bu tabii, eee, 2 ay oldu, 3 ay oldu. Artık böyle, 4'üncü ayda ciddi anlamda, hani, eee, beni zorladığını fark etmeye başladım bu durumun. Emm, çünkü, eee, normalde, işte, 38 saatse, tabii bu 48 saate çıktı haftada.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. O! Anladım. Yani saat olarak gerçekten fazlaymış.
Yani, cid Tabii, tabii, tabii ama işte dediğim gibi, istekli, yani kendi isteğimle olduğu için, emm, yani kabul etmiş olduğum bir şey sonuçta. Hani bir kere, bir kere de k evet dediğim için bir sorumluluk var günün sonunda. Hani artık bir 4 ay sonra, işte 4 ay falan devam edebildim. O 5'inci ayda artık, eee, müdürümle konuşma kararı aldım. Hani dedim evet, tamam, belki para kazanıyorum ama, emm, ha beni zorladığını fark ettim, işte özel hayat dengesini kurmakta. Çünkü o 48 saat çalışınca cumartesi günleri dinlenme is isteği oluyor insanda. Ev işlerini yaparken bile beni etkiliyordu mesela.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Ne kadar devam edebildin? Hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Başka bir Anladım. Yani başka bir sosyal aktivite de yapmak istemezsin muhtemelen o yorgunluktan sonra.
<chuckles> Evet, özellikle de hafta içi hiçbir şey yapasım yoktu. Hani, d eve gidip dinlenmek istiyordum. Eee, sporu bile zar zor yapıyordum. O derece düşün yani.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani aslında hani o durumda normal sana iyi gelen alışkanlıkların da, eee, bir nebze olsun, eee, ertelenmeye başlamış. Yani onları da yapmanı engellemiş zaten.
Tabii, hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. İşte o zamanlar da, eee, aldığım kurslar vardı. Şimdi eve gittikten sonra işte, eee, yemeği hazırla, işte biraz partnerimle vakit geçir, akşam yemeği ye, bin bi bir saat bir şey izle. Sonra, işte, 22.30'da yatmadan önce 22.30'da 23.30 arası o dersi çalışmak için bilgisayarın başına oturuyordum. Böyle, hani, tabiri caizse böyle bir bit gibi bitki gibi izliyordum mesela dersleri. Hani verimli de geçmiyordu açıkçası. Tabii gerçekten de çok az enerji oluyordu, hımm, gerçekten zorluyordu yani.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Anladım. Sı sıfır enerji. Hı hı. Anladım. Hı hı, 4 ay sonra bıraktın o zaman.
Tabii, evet, 4,5 ay sonra 5'inci ayda artık, eee, bırakmak zorunda kaldım. Hani şöyle, o da şöyle oldu: İşi bırakmadım tabii; eee, evet, eski rutine, yani fazladan birini aldılar. Eee, hani o şekilde devam ettik o işe.
Hı hı. Eski rutine döndün. Hı hı. Anladım. Yani o yoğunluktan sonra, eee, eski düzene dönmek iyi gelmiştir muhtemelen.
Tabii yani, eee, özellikle o eski yapamadığım şeyleri daha çok yapmaya başladım. Hatta böyle o, eee, cuma günleri cuma ya da bazen pazartesi gitmediğimiz oluyordu duruma göre, eee, iş iş tablosuna göre. Eee, gerçekten de 3 gün tatil yapabilme durumu gerçekten çok, eee, iyi geliyordu insana.
Hı hı. Evet hı hı. Hı hı. Anladım. Pazartesi sendromu da olmadan. <chuckles>
<chuckles> Evet ya da işte cuma günleri, eee, er tatil erken başlıyor. Perşembe akşamı çok keyifli gidiyordum eve. <chuckles> Evet.
Anladım. O! Süper. Yani senin için cumaları aslında perşembe olmaya başlamış. Hani o cuma, eee, iş bitimini kutlama kısmı perşembeleri gerçekleşiyordu sanırım.
Evet. Yani aslında onunla ilgili bir tane kelime var yaşadığım, eee, "percuma" gibi bir, eee, hani, böyle, "percuma" gibi söyleyebilirim Türkçede. Eee, öyle bir kelime var yaşadığım yerde, o yüzden böyle çevirmek istedim. <chuckles>
<chuckles> Hı hı. Anladım, hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani şu anda en azından iş ve özel hayatını dengeleyebilmen hani olabildiğince ve sosyal hayatına da önem vermen gayet iyi bir durum. Umarım bu şekilde devam eder. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim.
Hı hı. Hı hı. Ben teşekkür ederim. Eee, umarım hani senin için iyi olmuştur. Eee, görüşmek üzere tekrar.
Hı hı. Görüşmek üzere.